Ừ, và sau nhà mình có trẻ con thì chính bác gái lại là người chủ động mở cửa để cho hai đứa nó chạy sang chơi cho nó vui. <laughs>
Ờ, đấy, giờ con cháu, ờ, thì ở xa, đúng không? Bây giờ có con ch coi như là con cháu mình ở với hàng xóm rất là vui, cho đỡ buồn. Ừm, cũng là những cái mẹo rất là hay. Thực ra là những cái điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nhưng mà cũng là một cách để kết nối với hàng xóm dễ hơn, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm và mình thấy là mình nên là, ừm tức là mình nên có thiện chí với hàng xóm xung quanh, bởi vì những cái người xung quanh sát vách mình thì thường xuyên là đụng chạm nhau á. Ừm, ra đụng vào chạm thì mình không nên hiềm khích nhau làm gì cả. Thì cũng là đời sống hàng ngày thôi. Đi làm đã vất vả rồi, về nhà thì cũng muốn là nhà là tổ ấm để đi về thì mọi thứ nó phải thoải mái lên. Thế cho nên là hàng xóm láng giềng có gì không phải với nhau thì mình cứ chủ động, thẳng thắn mình nói với nhau, góp ý để thay đổi và xong mọi người sống vui vẻ, hòa thuận với nhau.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, còn sống với nhau về lâu về dài mà, đúng không? Chứ gây ra những cái mâu thuẫn làm gì, đúng không? À, nhắc đến mâu thuẫn như vậy. Thế thì bạn có những cái mẹo gì, hoặc là, ừm, để mình thiết lập mối quan hệ tốt hơn và tránh được những cái điều mà nó nó không nên nè khi mà chúng ta mới làm quen những hàng xóm mới như vậy không?
Ừm. Ừm.